Heu, et elle, heu, alors on a travaillé aussi sur le côté psychologique, parce qu'en réalité au quand elle était petite, on lui disait, heu, bah écoute, toi tu tu vas te mettre au fond de la classe, puis tu tu vas pas chanter hein, parce que ça, tu tu vois, ça, c'est classique classique, heu, chez chez des des gens qui ont qui ont qui ont du mal. Et puis, heu, et en fait, heu heu, sa voix était très peu étendue. Il y a et en travaillant, alors dès que Alors en plus, quand il y avait le piano, pour faire les des des des vocalises, donc là, je je je suis pas accompagnatrice, mais j je peux, mmh, faire les vocalises, heu, aider à faire les vocalises, heu, au piano avec les accords, donc ce que ce que je fais. Dès que j'avais les mains sur le piano, panique. <chuckles> Je sais pas pourquoi c'était Donc, heu, tu vois, je me suis adaptée. Je lui ai dit: «écoute, ça va pas».
Mmh mh. Ah, d'accord. Mmh mh. Oui. D'accord. Ouais, de son côté, j'imagine. C'est c'est elle qui paniquait?
Oui, oui, oui, oui!. Bah oui heu, en fait, le piano heu, j'ai j ouais ça ça ça l'angoissait pa p Alors, j'ai dit: «Mais, qu'est-ce qui se passe?». J'ai je en fait, j'ai j'ai j'ai j'ai posé questions. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qui se passe pour toi quand quand moi, je suis au piano et que je vois bien que là, tu tu c'est c'est plus fou que d'habitude, hein». Alors, heu, elle me dit: «Bah c'est parce que je réfléchis à la bonne note qu'il faut sortir. Et heu, c'est, heu, du coup, ça me ça me crée un stress. Et heu, et et c'est comme si j'appuyais sur le mauvais bouton pour sortir la note». Et mmh, donc on a travaillé là-dessus. Ouais?
Quand tu avais les mains sur les pianos. D'accord. C'est-à-dire qu'elle avait crise d'angoisse? Mmh mh. Ah! D'accord et quand tu quand t quand tu constates ça, c'est-à-dire qu'une personne qui a beaucoup d'appréhension, est-ce que tu tu as conscience que tu vas devoir passer du temps avec cette personne? Est-ce que ça, comment dire, est-ce et heu, du coup, tu l'appréhendes ou au contraire tu te dis: «Bah, c'est m c'est aussi ma fonction, c'est d'accompagner ceux qui ont plus de difficultés.»? Ou, c'est quand même plus simple d'accompagner bah ceux qui ont qui ont plus de de talent, en termes de chant?
Ah oui, bah oui. Heu heu, alors non, dans c Heu, oui, je dois dire que parfois, quand quand quand mon cette élève que j'aime bien, heu, chante faux, heu, c'est c'est pas très agréable, hein, à écouter, je mais, heu, e elle a évolué. Et elle a évolué et et et tu vois, je mais elle le sait, je lui ai dit: «C'est pas juste, heu, va falloir qu'on travaille là-dessus». Et etc et comme elle est là pour travailler là-dessus, enfin, sur sur sur sa voix, heu, ça a fonctionné. Maintenant, on a fait des d'autres types d'exercices, des jeux vocaux, des choses plus spontanées. Et là, c'était juste! Je lui ai dit: «Beh comme c'est étonnant, là, c'est juste!». Et elle me dit: «mais c'est il y a pas le piano, si tu chantes et que moi, je reprends derrière, je réfléchis pas à comment on va sortir la note. C'est Je le fais spontanément!». Donc, tu vois, il y avait, heu, il y avait une pression, et cetera, donc, heu donc, heu, ça s'est bien passé. Alors, je vais te donner un au n aussi. Comment?
Mmh. J'imagine. Ah! D'accord. Donc, il y a eu quand même des, heu, des progrès. D'accord. C'est psychologique? Et, tu trouves les bons mots? Tu trouves les bons mots? C'est-à-dire que tu lui as dit que qu'elle ne san chantait pas juste. Est-ce que c'est difficile à dire pour toi ou ça devient naturellement? Quel mot tu vas utiliser lorsqu'une personne, bah, justement, elle est à et Non, ça va? Tu tu arrives à le dire frontalement?
Mmh, mmh, non, mmh, c'était pas difficile s Non, parce qu'elle avait vraiment conscience que e elle le savait. Elle elle le savait que c'était Oui.
Et quand la personne et quand l'élève ne le sait pas forcément, comment tu lui annonces? Comment tu lui dis? Quels mots tu utilises?
Ah, ça, j c'est rare.